อา โอเค มันก็ดูเป็นที่ที่เหมือนแบบว่าดีทั้งคู่เลยอะนะคะ แล้วคุณตัดสินใจเลือกยังไงอะคะ ใน 2 ที่นี้ แล้วสุดท้ายคุณเลือกที่ไหนอะคะ?
แน่นอนค่ะ เราเป็นสาวที่เติบโตมากับหนัง Hollywood การใช้ชีวิตในอเมริกาเนี่ยมันเป็นความฝันของเราเลยแหละ แล้วก็เราก็คิดอยู่แล้วว่า ถ้าไปอยู่ Manchester เนี่ยไม่รอดแน่แหละเรา สำเนียง British มันจะไปฟังออกเหรอ นะคะ Bottle of water นะ ก็ มันก็ฟังไม่ออกแล้ว ถูกไหมคะ เราก็เลยตอนนั้นตัดสินใจตอบกลับอีเมลของ CU Boulder ไปนะคะ
อืม ก็เหมือนคุณเองอะก็รู้ตัวของตัวเองพอประมาณเลยเนาะ ก่อนที่จะตัดสินใจจะไปที่ไหนอะค่ะ แล้วคุณก็เลือกความฝันและก็ความสบายใจของคุณ แล้วเป็นยังไงคะ มหาลัยเขาตอบรับกลับมาไหมอะ?
ตอบรับกลับมาค่ะ แล้วเขาก็ส่งเอกสารต่าง ๆ นานา ให้เราไปยื่นวีซาเนาะ แล้วก็ เอ่อ ส่งจดหมายไปทางสถานทูตให้เราด้วย ทำให้ ร เราวีซาผ่านง่ายมาก ๆ เลยค่ะ ไปสถานทูตเนี่ย อ่า พูดถามเราแค่ "How are you?" นะคะ แล้วก็ "Enjoy your trip to the US." นะคะ เราก็ "โอ้โฮ นี่ฉันไม่ได้ไปมูที่ไหนเลยนะเนี่ย"
<chuckles> ง่ายมาก